É, apertada enfim, né, mostra bastante coisa e, realmente, pode gerar uma uma sensação desconfortável, né, de que tem gente te observando, não é o mais agradável possível, você está muito vulnerável ali, né.
Uhum. Isso. É. Exato, exato. Assim eu não eu realmente cheguei a pensar nisso, mas eu e também a academia, que eu treino, tem luz branca, sabe.
Ah, entendi.
E até interessante que tem uma outra academia de rede, que essa tem no país inteiro, chama Fitness Up é no país inteiro, e ela tem uma luz bem baixa.
Aham. Sei. Boa, eu gosto dessa ideia.
Então, e aí eu até dizia que eu que eu achava um pouco incômodo, porque parecia, hã, uma casa noturna, e não um uma uma academia mesmo. Mas daí dia desses uma pessoa que começou a treinar nessa academia disse que o instrutor falou que a luz é baixa para as pessoas não ficarem desconfortáveis.
Boate. Aham. É, isso é interessante, né, uma coisa assim, de experiência de usuário mesmo, né.
E eu achei isso É, verdade. E eu achei isso hoje eu percebi isso, eu pensei assim: "Nossa, se essa luz fosse mais baixa aqui" "eu acho que" é, eu acho que eu estaria um pouquinho mais confortável, ou pelo menos uma luz amarela, sabe.
Ia estar muito mais confortável, né. Aham.
Porque agora, por exemplo, assim, para você fazer sabe o que é a abdução?
Sei, da perninha, né. Aham. Sim.
Que é aquele de abrir a perna, que fica abrindo e fechando a perna. Você faz a abdução com o supino, assim, eh, hum, do lado
Sim.
e aí a pessoa do supino fica vendo você fazer abdução.
Não é agradável, né. Não é uma posição agradável dis
Não é agradável, eu acho que não é agradável pra quem vê, não é agradável pra quem é visto. Antes não, antes a abdução, ela ficava de frente pra uma parede
É. Sim.
de costas pra academia.